Harikaymış ya, özellikle de, eee, yani, dış, eee, dışa dönük olman, eee, bir de o, eee, bulunduğun ortamda bir fark yaratman da, eee, sosyalleşmen açın, eee, açısından, eee, büyük bir, eee, farklılık, eee, büyük bir, eee, avantaj yaratıyordur diye düşünüyorum. Bir de, eee, hata yaptığını söyledin mesela, işte, kodlama ile ilgili. Eee, başarı gördüğün bir an oldu mu, işte, başarından dolayı gurur duyduğun bu ilk iş deneyiminde onu da paylaşır mısın?
Evet, kesinlikle. Evet. Evet, evet, oldu. Ya ben bu hat tabii. Ben bu hatadan bahsettim ama aslında, eee, hata değil de, şöyle bir şey anlatabilirim. <sniffs> Eee, onun üzerine de başarısını onun anlatacağım. Eee, şöyle oldu, ben şimdi ilk zamanlar tabii belki 3. ayım falan. Şimdi herkese bir proje veriliyor. O projeyi 1 ha 1 hafta içerisinde bitirilmesi gerekiyor. Yani hedef bu. 1 haftada 1 proje herkesin. Eee, benim 1.5 ay geçti. Ben hâlâ projeyi bitiremedim. Aaa, düşünüyorum, strese giriyorum, yatıyorum, kalkıyorum. Evet, 1.5 ayda 1 olan da bir, eee, yöneticiyle bire bir toplantın oluyor, işte, ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Yani aslında bu bir sorgulama değil de, hani, senin için yapılan bir toplantı. Ya ben orada dedim ki ya gerçekten hani, ben çalışıyorum ama yapamıyorum hani yapamıyorum de değil de hani bir projede bir sıkıntı var ve ilerlemiyor. Evet. hani o da dedi ki mü şey, yöneticim "ya" dedi "Hiç sıkıntı yok, tekrar geriye dön, eğitimini tamamla, bir daha yapmaya çalış, olacaktır." dedi. Eee, yaptım ben de. Evet, gerçekten de böyle oldu ve hani 1.5 ayın, 2 ayın sonunda proje devam ediyor tabii. Ben hani, o ayın da enleri k sayılan bir, eee, platform var, işte, eee, toplantılarda da senin adını geçirirler ayın 1.'si. Ben o k oraya girdim ve hani ilk kez girdim ve çok mutluydum. Ekstra bir maaş da oluyor tabii o zaman da ya da Evet, e teşekkür ederim.
Tabii. Hı hı. Hı hı. Anladım. Stres yaratmıştır, evet. Anladım. Bir sıkıntı mı var, bir problem mi var? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Harika. Hı hı. A! Çok güzel. Evet. Tebrik ederim, eee, böyle bir başarı elde ettiğin için. Peki bir, eee, ekstra maaştan falan bahsettin, bak biraz da para konuşalım o zaman. <chuckles> Böyle ilk maaşını aldığında ne yaptın böyle, o anki duyguların, eee, nasıldı?
Evet. Hı hı. İlk maaşımı aldığımda, ya aslında çok bir şey yapmadım ama kendime bir u ufak ödül vermiştim diyebilirim. Hani, o da duygudan, hani, böyle, artık kendi emeğimle bir şey kazanıyorum hissi, paranın miktarından aslında daha anlamlıydı. Kendime küçük böyle, eee, şey aldım diyebilirim kulaklık, eee, aldım diyebilirim.
I hı. He he.

Harikaymış gerçekten anlattığında da bir, eee, bu enerjini hissettim. Eee, anladığım kadarıyla üniversiteden mezun olduğunu söyledin. Yani, eee, işte, 20'li yaşlarındaydın büyük bir ihtimalle ilk olarak <giggles> daha çıtır, <chuckles> daha çıtır ta taze, eee, bir, eee, yeni başlayan olarak. E peki, mesela ilk işe başladığın günü hatırlıyor musun? Ya işte şey gelmiştir mutlaka; bir, eee, s çiçek falan veya ne bileyim bir çikolata falan olmuştur, diye düşünüyorum. Böyle ne hissettin, eee, o ofise girdiğinde, böyle, eee, ortam nasıldı? İşte görevlerin nasıldı? Eee, nasıl hissediyordun genel olarak?
Yaşadım. Hı hı. Hayır. Yüksek lisanstan mezun diyelim. Hı hı. Evet. Tabii tabii Hı hı. Hıh, evet. Şöyle çiçek ve çikolata almadım. <chuckles> Almamam daha iyi de oldu. Çok utanırım öyle şeylerde. Zaten evden de çalışmaya başlamıştım hani. E ve eski nesil olduğum Bir de, eee, şöyle yurt dışına taşındım. Eee, bütün, hani, çiçek gönderemeyecek düzeyde, hani, nasıl göndersinler bilemedim. Bir de küçük bir yerde yaşıyorum. Ben kendime göndersem, gönderemem yani. Gidip almam lazım. Onun dışında ilk günüm Hı?
Ya. Çok güzel. Anladım. Hı. <chuckles> Anladım. Yani, hı hı, ııı, anladığım kadarıyla, ııı, ofis ortamı değil, eee, evden çalışmaya yönelik, anladım. Evet. Eee, tabii ayrı
Evet, evet, evet yeni nesil. <chuckles> İlk günüm evet dediğin gibi, eee, böyle eğitimle başladı. İlk i ilk 2 hafta eğitim, bir ilk bilgisayar kurulumuyla başladı ilk günüm. Bir, 15-20 kişi yeni girenler olarak işte, eee, "Şirketin işte şurasına şöyle girilir, şu programa şöyle girilir." hani bilgilendirici bir gün olarak geçti diyebilirim.
Çok güzel. Hı hı.

Harika, ııı, yani iş özel hayat dengesinin de, ııı, güzel işlediği bir, ııı, işte, çalıştığın bir şirkette çalıştığın için, eee, aslında şanslı da, eee, hissettiriyordur anladığım kadarıyla. Iıı, peki mesela o, ııı, b şeyler de olur, ııı, böyle özel günler de olur, eee, ne bileyim, işte, eee, yılbaşı kutlaması olabilir veya, işte, çok özel bir, eee, kutlama da olur. Eee, bu kutlamaların da yapıldığı böyle çevrimiçi de olsa, eee, toplantılar oluyor mu iş, eee, yerinde veya oldu mu ilk iş deneyminde?
Evet, evet, kesinlikle. <chuckles> Tabii. Hı hı. Hı hı. Evet, evet, hani, eee, bunların ha böyle, ben yurt dışında yaşadığım için Christmas adı verilen bir bayram niteliğinde bir, eee, özel günleri var. Eee, bu genelde, hani, eee, aralık ayında oluyor. Eee, aslında, hani, yılbaşıyla, yılbaşı herkes kendi ailesiyle geçirsin diye, hani, yılbaşı programını, işte, aralığın ilk haftası, 2. haftasının, işte, cumaya tekabül eden bir gününde, eee, her senenin os günü, bir günü, eee, bir şirket partisi oluyor. Yani bir şehir belirleniyor, bir otelde böyle, 1500, 2000, 2005 kiş 2500 kişi belki katılma katılımcılı bir, eee, şirket partisi oluyor. Orada yemekler, tabii içecekler, her şey sınırsız, çok da güzel bir parti oluyor ve orada, hani, ııı, aynı zamanda etkileşim kurabiliyorsun. Farklı kişilerle tanışıyorsun. Belki senin yine milletinden kişiler olabiliyor, onlarla tanışıyorsun veya, hani, hiç görmediğin ama her g her gün birlikte çalıştığın insanlar oluyor. Onlar geliyor, onlarla yüz yüze tanışma fırsatı buluyorsun. E bir de şey oluyor, hani, o yılbaşının, ııı, dan dolayı da bir ekstra bir, eee, şey veriyorlar sana, ücret veriyorlar. Yani maaş, maaşa ekstra gibi, o aslında en motive eden kısımlardan bir tanesi.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Süper. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Harika. Hı hı. Evet. Hımm. O çok güzel. Evet, aslında bu m motive edici kısımları da var. Peki mesela, eee, ilk yüz yüze geldiğin anda mesela arkadaşlarınla, eee, nasıl hissettin, hani, uzun zamandır, eee, birlikte, işte, be bir şeyler paylaştığın, iş yaptığın arkadaşlarını böyle yüz yüze görmek, yüz yüze konuşmak nasıl hissettirdi o anda veya ilk, eee, anlarında?
Hı hı. Evet.